あの、今日はですね、えっと、私、あの、瞑想っていうものをちょっと、あの、始めてみたんですけれども、あれなかなかですね、あの、自分でやっていくのが、マスターするのが難しくて、そいでどうやったらいいものかなと思いましてですね、それで
はい。 うん、瞑想、うん。 うん。 うん。 ああ、はい。
そのやり方の、そのアドバイス？っていうのも、おまあ、できたら教えていただきたいんですけれども、あと、ね、こういう話誰にもね、ちょっと瞑想の話とかっていうのが、うーん、ちょっと人にですね、ま、友達とか、その「瞑想についてちょっと悩んでます」なんて話をするのもですね、ちょっと恥ずかしいのでですね、ちょっと誰かに聞いて欲しくてちょっとね、今日は、あの、ここに来たんですけれどもね。
うん。 はい。 <laughs> ええ、はい。 ほうですね、うん。 <laughs> あ、はい。 あ、はい、そうですかね。うん。 うん。 あ、分かりました、はい。えっと、まず瞑想、まあ、しマスターしたいっていうことなんですけど、その瞑想マスターしたいその目的とかゴールっていうのはどこにありますか？
はい。 はい。 あ、あの、ん、なんか YouTube とかでよくあの、あってたんですけど、なんか瞑想したら
はい、うん。 はい。 はい。
あの脳が脳が大きくなって、それであの
うん。 へ、はい。
う、なんか判断力とか、頭が良くなって、それで
うん。 へ、はい。
何ですか、え、メンタルも安定するので、あの、ま、あの、健康的にもいいということで、ま、そういう、う、目的で、ま、なればいいなとは思って、それで始めました。
うん。 うん。 はい。 あ、なるほど、それがきっかけだったということですね。はい、今現在は、どのくらいのこう頻度や時間で瞑想を、ま、試みていますか？
そ えっと、1日1回ですね、あの、あ、夜に、え、ま、寝る前ぐらいです、え、の、ま、静かな時間に、え、やろうとは思ってましてですね、だいたいあの
うん。 あ、はい。うん。 ううーん、はい。
10分ぐらいを、その目標にやっておりますけれども、ま、そ、ま、頻度と時間としては、ま、それぐらいですね。はい。
はい、お はい。 はい。 なるほど、いや、こう毎日やろうってしていて、そしてけ実際されてるって本当にすごいなって、思いますね。うん。はい。えっと、ま、瞑想って、ま、色々な種類があると思うんですけど、具体的に、え、どのような形の瞑想を今、試みていますか？
はい。 あ、ありがとうございます。 はい。 あ、あのですね、えっと瞑想はあの
はい。
なんですかね。今今ここにその意識を集中するという、なんかそれが瞑想の肝のようなんですけれども、で、それであの、まあ、ん、思考を無にする。
はい。 うんうん。 へえ、はい。 はい。 うん。
無にして、それで、ええ、何ですか。あ、何かが聞こえてきたら、あ、なんか聞こえた。ああ、その車の音が聞こえた飛行機の音が聞こえたとか、ああ。
うん。 うん、ふん。 はい。
ちょっと、ええ。エアコンのあったかさを感じたとか、なんかその感じた何かが起こったらそれを感じたままにこうこう、ま、意識するとかそういうことをすればなんか集中できると
はい。ああ、なるほど。うん。 うん。 うーん。 はい。 はい。 へえ。
いうことらしいんですけれども、なんかあんまり、ん、その自分の中でこう変わったとかそのメンタルが。
なるほど。うん。<laughs> はい。うん。 うん。
うん。良くなったとか。
うん。
あんまり、その効果が実感できなくてですね。もしゃはい。
<laughs> あ、そうなんですね。はい。じゃあ、今ここに意識をあ、や感覚をね、あの、向けると、ええ、ま、感じたものをどんどん意識に上げていくっていうことだと思うんですけど、はい。えっと、なんだろうこの瞑想が続かないなって思うご自身のその原因、要因って何かはわかまあ、分かりますか？
はい。 うん。 えっと、続かない要因というのは、あの、私なんかあの、集中力、ん、なかなかうん。なかなか続かない、よ、まあ、疲れているのもあるかもしれませんけれども、なかなかその瞑想というものがちょっと。
はい。 ああ。はい。うん。 うん。 ああ。なるほど。うん。 はい。
うん、ん、なんでしょうね、う集中ができない、集中力と、あと、なんてうん、なんか合わないなっていう
<chuckles> はい。 ああ、なるほど。<chuckles>
感じでしょうかね？
そうなんですね。なかなかこれって集中できないから、瞑想が続かないってことですけど、逆に瞑想ができるようになったら、集中力が高まるんですよね？<chuckles> なので
はい。 あ、そう、そちらの、あ、そっちの、そういうかん感じなんですね。ね。
はい、そうなんですよね。うん。ええ、で、ちょっと今はね、いくつかあの、まあ、ちょっと提案したいことありまして。え、瞑想の種類を変えてみるっていうのはいかがかなと思いまして。他に何か知っている瞑想方法がございますか？
ああ。 あ、あの、何でしょう、ええ。
うん。
慈悲の瞑想っていって慈悲の瞑想だったかな？あ、なんか名前、正しいかどうかちょっと忘れましたけれども。えっと、まあ、決まり文句があって、え、んん、なんでしたっけ？え、自分が、え、幸せでありますようにとか、なんかそういう文句が、あ、文章があって、それをを、まあ、ひたすらずっと唱えると。え、一定時間？ん？じゅっぷんとかそれぐらい。
ああ、はい。へえ、はい。うん、うん。 はい。 はい。 おう、お、はい。 うんうん。 あ、なるほど、<chuckles> うん、うん。うん。
<swallows> で、ええ、ま、それもやってみましたのと、あと
はい、はい。
なんでしょう？マインドフルネス瞑想とか言ってですね
はい、うん、うん。
ええ、これは、あの、呼吸ですね。ええ、じ呼吸にそのなんですか、入ってくる空気？とか出ていく空気に、え、意識を向けるというのがなんか、ええ、それも瞑想の一種だそうなんですけれども。
はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。
えっと、やってみたのは、その後は、ふ2つですね。はい。
へえ、それはどうでしたか？ご自身の中で何か、あの、うまくいったなとか、集中力が高まったなとか、このなんだろう、脳脳がこう改善されたって感覚はありましたか？
えっと、一応ですね、ええ、その呼吸の方ですね。呼吸の方だけは、あの
はい。 うん。 うん。
あ、やってる時は、いあの、ま、お気持ち悪くは、ま、気持ちいいか悪いかで言えば、ま、気持ちいい方なのかな？落ち着いたかな？とは思いますけれども、ま、その時だけで終わったから、そのストレス対処になったか、解消できたかっていったら、ちょっと、うん、あんまり効果はわからないのと
うん。 ああ、なるほど。 はい。 はい。 <chuckles> なるほど、うん。
もう一つその、なんですか、慈悲の瞑想の方もあんまり、あの、やったからといって、何かが変わったという実感はまだないところではありますね。
あ、そうですね。はい。ま、一般的に言われてることとして、こう瞑想くで効果が出出るためには、あの、ま、ある程度の期間を置かないといけないそうなんですよね。で、生物学的にも、こう3か月経つと、体の細胞が全部変わるっていう、あの、研究もありますので、あの、ちょっと大変だと思うんですけど、ま、3か月、もし続けたら、もしかしたら何かしら効果が出始めるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりいかがですか？
はい。 はあ、さんかげつですか？はい。 あ、なるほど。えっと そうですね。じゃあ、まあ、今はダメでも、その、まずは3ヶ月、それをやってみて やっぱり毎日やらないといけないんですかね？これは。
そうですね、くで可能であれば毎日で。で、まあ、今あの、問題としては瞑想は続かないということだと思うんですけど。あの、呼吸法の瞑想ですね、それ多分簡単だと思うんで。やり方自体は簡単だと思うので、ちょっと注意すれそれたらまた戻す、注意それたらまた戻すっていうことを繰り返すこと自身が、多分集中力のトレーニングにもなりますので。ほんとじゅっぷんと言わずに、5分、3分でもいいのいいので、少しでも、続けてみるってことはいかがでしょうか？
毎日毎日 ああ。 なるほど。ああ、そうですか。別にその、うすうその10分じゃなくても、もうちょっと短くても、おお、出来れば、ま、良しとしてっていうことですかね、じゃあ、はい
はい。 うん。 <laughs> そうです。はい。もうほんと、1分でもいいので、はい。すこあの、ほんとに会社、仕事の休憩中でもいいので、そういうちょっと、あの、なんだ、最初のステップをちょっと、なるべく負荷かけないようにしてみるといいのかなと思うんですけど、そのあたりはどうですかね？
そうですね。じゃあ、あの例えば3分なら3分っていうその短い時間をこう
うん。 そうですね、うん。
なんでしょう。夜とかに限定せずに、その隙間時間とか
はい。あ、そうです。うん。
を、こう利用しながらやっていくという形でしょうかね、じゃあ。
はい。 <laughs> あ、まさにおっしゃる通りですね。それであれば、あの、比較的取り組みやすいのかなと思うんですけれども。
うーん、なるほど。やっぱりその3か月
うん。
をを、何ですか、3か月以上やったら ええ、あれですか？こうストレスに強くなるとか、そういう感じでしょうかね、やっぱり。落ち着くとかメンタルが。はん。
そうですね。はい、まあ、うあの、まあ、本の中に書いてああったことや研究報告によると、それで、まあ、脳の機能自体が少し改善するっていうのがあるので、まあ、その結果ストレスにも強くなっていくんじゃないかなっていう、あの、まあ、そういう報告が、まあ一応ありました。
あ、そういう研究があるわけですね。
はい。 うん。はい。
なるほど。じゃあ、やっぱりまずは、その、あんまり最初から長く長くを設定して、それで、あ、集中できないか、ちょっともう辛い、ダメだっていうのではなく、そんなにあの、ま、長さは気にせず、隙間時間で、まあ、さままずはさそうですね、3分ですね。さんぷんを目標として目処として、ええ
うん。 はい。 はい。 うん。
ま、あの、あれですね。んも、何も喋らなくていい、あの、呼吸だけにしとけばいい、その
<laughs> あ、そうそうですね。<laughs>
その分をこう、やっていくといいということですね。脳が良くなるならいいですよね。
うん。 はい。 あ、そうです。脳が良くなら良くなるならね。あの、いいと思いますし、はい。あの、多分毎日続けることによって習慣化して、自然と出来るようになると思うので、まずはその最初のステップ、あの、でき成功出来たらいいのかなと思います。
そうですね。あの やっぱり、と途中でその
うん。
あ、おかしいな。なんかもう、あ、集中出来ないな、面倒くさいなってなった時は、そういう時はどうしたどうしたらいいんでしょうね。じゃあ。
<laughs> はい、はい。 あ、まあ、まあ、そういう時こそですね。そう思った瞬間に意識を呼吸に戻すっていうことをやってもらうっていうことですね。はい。はい。
あ、その時に、あの、もう1回呼吸に意識を戻すと。
はい。 あ、呼吸にしか戻すこと自体はす多分すぐ出来ると思うので、それで1回試してみてもらえたらと思います。
あ、分かりました。あの、今日はあの、瞑想について色々お話を聞いていただいて、あとアドバイスもいただいて、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそ。